Ừm, cũng có bất đồng chứ, khi mà mình ở chung nhiều người với nhau và tương tác với nhau hàng ngày như vậy, thì có một hôm á, tụi mình, kiểu, làm việc hơi hơi lâu một xíu cho nên là cũng khá là mệt, cho nên bạn ấy bị cáu ấy, kiểu, bạn ấy bị, ờ, hơi, ơ, cáu cáu cái xong rồi mình mình thì lại, kiểu, ờ, im lặng cho qua. Nhưng mà tối hôm đó thì hai đứa lại ngồi với nhau và nói chuyện lại sau khi mà bạn ấy đã nguôi rồi á, thì mình nhận ra là ai cũng có lúc mệt hết và đôi khi thì chỉ cần là cho người kia một cái không gian nhỏ để người ta được bình tĩnh lại. Thì sau cái sự việc đó, ờ, cả nhóm trở nên hiểu nhau hơn và, ờ, biết quản lý cái cảm xúc của mình nhiều hơn.
Ừm. À. À. Ừm, nóng giận quá ha, à. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, thấu hiểu cho nhau ha. <chuckles> Ơ, nhưng mà trong cái quá trình, à, hai bạn ở chung với nhau như vậy thì có lúc nào mà hai bạn, ờ, cùng nhau vượt qua một cái thử thách nào ở trong công việc không?
À, có nha, đó là những cái lúc mà cuối tuần á, ờ, tụi mình thường hay phải đi xe máy từ trong nông trại ra trung tâm thị trấn Măng Đen để mà bán trà ở ngoài chợ phiên á. Thì mình là một cô gái, ờ, kiểu, vụng về xong rồi khá là yếu tay lái mà đường bạn biết đường ở trên núi mà nó khá là sỏi đá, gập ghềnh các kiểu á, thì được cái là bạn ấy rất là vững tay lái nha, kiểu, bạn ấy rất là mạnh mẽ, xong rồi bạn ấy kêu là "Thôi lên xe đi, để tao chở cho, mày không có chở được đâu, mày chở là hai đứa té xuống luôn đó." Thế là mình, ờ, gọi là, ngoan ngoãn ngồi ở đằng sau yên và ôm, ơ, những cái, ờ, gói trà để mà tụi mình chợ chợ chạy ra ngoài trung tâm Măng Đen để bán.
Ờ. À. Ừm. À, đúng, đúng. Dốc nữa, ừm. Ờ. Ừm. <laughs> Ừm. Ờ.